Um, dinamdam ko talaga siya kasi no'ng una hindi ako 'di talaga ako parang sanay sa ganong, ah, pangyayari, 'yung ma nag-post lang ako ng achievement mo, eh, sasabihin ka ng mayabang. Oo, kumbaga nag-post lang ako ng ano ng nakabili na ako ng iPad ko sabi, "Wow, eh, wow sa sana all," m oo, mayabang na gano'n, mayabang na 'yung lagay ng ano, hindi ka na ma-reach parang gano'n yung sabi nila, oo. Eh para sa akin naman, eh, hindi naman 'yun pagyayabang kundi kundi sabi nga nila, celebrate small wins, 'di ba? Eh, kung para sa iba kung para sa iba, eh, maliit lang na bagay 'yun 'yung pagkakaroon ng iPad, well, para sa'kin, parang achievement 'yun para sa'kin, kasi pinaghirapan ko 'yung pera, pinag-ipunan ko 'yun hindi lahat ng tao, eh mm, oo. Mm, tama. Oo.
Hmm. Uh-huh Uh-huh, oo. Mayabang na, gano'n. Mm. Uh-huh. Mhm. Tama, oo. Mm. Oo, tama. Tsaka siyempre gusto mong mabili, nakuha mo, eh, so nakaka-proud para sa sarili mo, 'di ba? Eh, do'n dahil do'n sa sit 'yung nangyari sa'yo na 'yun ano ba yun? After ba no'n hindi ka na ulit nag-post ng mga gano'n, or ano dahil natutunan mong i-handle, wala ka na ring pakialam kahit may mga mam-bash sa'yo?
Well siguro ang ginawa ko nalang kapag nag-i-i-story ako specifically sa, ah, Facebook fine-friend except ko na 'yung mga gano'ng tao na alam mo 'yun? 'Yung parang mga, ah, toxic sa toxic 'yung pananaw, toxic 'yung approach sa ibang tao, kumbaga a hinayaan ko na alam kong nandiyan sila hinahayaan ko lang. Tapos, alam mo 'yon, natutunan ko na lang na ikontrol 'yung kung sino 'yung magiging audience ko, kasi para saan pa at nandiyan 'yung mga features ng, ah, Facebook, Messenger ganiyan kung hindi gagamitin o hindi ko i-u-utilize to moderate 'yung mga pino-post ko, 'di ba? Mm.
Mhm. Oo. Tama, mm. Mhm. Kung hindi mo i-u-utilize ano? Mhm, tama naman. Oo, bagay may paraan naman may work around kasi siyempre hindi mo naman makokontrol din 'yung sasabihin ng ibang tao, eh. Hmm. Mm.
Ayun nga, eh, tama hindi ko makokontrol kung ano 'yung lalabas sa bibig nila, kung ano 'yung ita-type nila. Alam mo 'yon, para lang magkaroon ako ng, ah, peace of mind si mas i-utilize ko nalang siguro 'yung mga gano'ng features.
Tama, eh